Ciao, io vorrei chiederti, ma tu come giusti come gestisci il giudizio degli altri sul cambiamento?
Allora diciamo che io sono, sì, ab mhmm, abbastanza sensibile al giudizio degli altri, però <tsk> però diciamo che seleziono le persone, ehm, che hanno un effetto su su di me, <chuckles> n nel senso che ascolto i giudizi degli altri, ma non tutti i giudizi mi mi mi m assolutamente, assolutamente. Ci sono persone che io rispetto di più per determinati mhmm, motivi e quindi magari queste persone hanno più potere sul sul su di me con i loro giudizi.
Mh. Mh-mh. Influenzano. Okay. Mh-mh. Okay. Mh-mh.
Ehm, c altre invece b che d dan mi danno dei giudizi, ma che assolutamente non hanno n non entrano nella mia sfera, <chuckles> quindi.
Okay, che per te non hanno, poi di fatto, nessun peso sul tuo modo d'agire.
Assolutamente, quindi è solamente una loro opinione personale e non hanno nessun men nessun impatto sulle mie decisioni, sui miei cambiamenti, ecco. Ehm
Mh-mh. Okay, okay. Ma magari non so, uhm, c'è un episodio concreto, se me lo puoi raccontare, in cui tu hai cambiato qualcosa di importante, quindi non so, magari il lavoro, lo stile di vita, le relazioni e e non so, in quel caso magari hai sentito il giudizio degli altri c n
Sì, sì. Ci sono, mhmm, tantissime tantissime esperienze perché io non ho paura dei cambiamenti, quindi qua quando cambio qualcosa so comunque che vado incontro a giudizi, <chuckles> soprattutto da parte <sniffs> da parte della famiglia, da parte dei parenti, da parte degli amici, ehm
Mh. <chuckles> Beh, certo. Mh.
mhmm, diciamo che un cambiamento c'è stato, grande, ehm, e e questo ha avuto un un grande impatto su tutti. Allora, ho mi ricordo che è stato quando io ho deciso di cambiare professione, completamente cambiare professione. Quindi dall'avere un lavoro uhm, lavoravo nel <tsk> mhmm, in un ristorante e e ho deciso di cambiare completamente e di diventare, ehm, massaggiatrice. Quindi, <chuckles> un cambiamento, sì, un grande cambiamento che però mi dava la possibilità di essere autonoma, di fare una cosa che mi rendeva felice perché aiutavo gli altri. L'aspetto cambiamento <tsk> quindi è stato preso in maniera un po' diversa dagli altri. Mh, mh. E diciamo che le prime persone a, ehm, darmi dei giudizi sono state i miei familiari e e i miei parenti. Ehm, questo perché stavo cambiando una co una posizione sicura per una posizione non sicura.
Mh-mh. <chuckles> Okay. Mh-mh. Mh-mh. <tsk> Beh, wow, un bel cambiamento allora. Mh-mh. Okay. Mh-mh. Mh, okay. Mh. Mh.

Allora, diciamo che io mi rinchiudo un pochino in me stessa e e analizzo <chuckles> analizzo la situazione. Cerco di capire cerco di capire esattamente proprio ma a volte lo scrivo anche un diario, scu è proprio perché a volte mettere i pensieri per iscritto aiuta in esatto, aiuta a mettere in ordine quello che esiste e il casino che c'è in testa, e quindi cerco di scrivere. Perché questo giudizio mi mi sta facendo male? Che cos'è esattamente che mi sta facendo male? E una volta che capisco da dove viene l'origine di quel male, capisco se è un giudizio che mi mi mi mhmm, mi può dare un aiuto, oppure è un giudizio da ignorare. È sempre è sempre lì la cosa, sto sto facendo il mio bene o sto facendo il bene dell'altra persona, seguendo le sue paure? Quindi io credo
Mhmm. Okay. Mh-mh. In ordine, sì. Mh-mh, sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Quindi capire s se un giudizio, una critica è costruttiva o distruttiva e basta, no?
Sì, sì, e questo lo faccio in solitudine. Solitu esattamente.
Mh-mh. Quindi un po' di introspezione, cioè tu hai bisogno di di ritirarti in te stessa, diciamo così.
Esattamente. E poi a volte se vado a dormire, la mattina dopo mi sveglio che ho la mente chiara. <chuckles> Mi sem
Mh-mh. Mh, beh, questo è molto bello, no, è molto utile anche.
Sì. Sì, sì, sì. Quindi un bel sonno aiuta nelle decisioni e <chuckles> è ve <chuckles>
Mh, okay. <chuckles> Beh, grazie, ti ringrazio molto perché la conversazione è stata molto interessante, e, mhmm, mi hai dato anche tanti spunti di riflessione.
Ah, grazie a te, è stato un piacere condividere con te queste mie esperienze. Grazie.
<chuckles> Grazie a te.